D'accord. Oui, je comprends que beaucoup de personnes se retrouvaient dans cette histoire et est-ce que tu émets un peu des réserves? Peut-être est-ce que des moments il y a eu, heu, hem, des sujets, heu, un peu si les personnes sont sensibles, tout ça, dans le livre, qui sont, heu, difficiles ou, hem, ou ce livre est tellement beau qu'en fait, finalement, ça ça prend le dessus?
Mmh. Honnêtement, il y a des thématiques qui sont un peu difficiles parce qu'il y a bah, ça parle aussi, heu, de la guerre, de la misère, de la souffrance, heu mais je trouve que la beauté du livre, heu, prend le dessus et ce qu'on garde, c'est vraiment toute l'émotion qu'on a ressentie et moi, j'en parle à 25 ans après et avec la même émotion parce que je m'imagine adolescente en train de découvrir, comme ça, au fil des pages, l'histoire et puis, comme je t'ai dit, ça m'a permis d'avoir une autre vision de la vie et des relations et particulièrement des relations à mes parents et ça m'a permis d'avancer.
Mmh mh. Oui, j'entends. Mmh. Oui, non, non, mais c'est c'est intéressant.
Et c'est ça que je retiens et par extension, tous les livres de Romain Gary, hein, c'est <chuckles> ça Promesse de l'Aube. Bah, il faut lire, heu, vraiment toute son œuvre, heu, qui est très variée et qui est poignante et il y a tout le temps ce même, heu, style littéraire, heu, qui est à la fois profond et accessible
<chuckles> Mmh mh.
et et la la plume tout le temps. <chuckles>
D'accord. Et tu l'as lu combien de fois, heu, ce livre?
<clears throat> <chuckles> Alors quand on aime, on compte pas, je mais, heu, plein de fois, mais je dirais peut-être une une dizaine fois et même à l'âge adulte, on a une autre vision, on comprend plus de choses. Je et mais
<chuckles> <chuckles> Oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que tu le découvres différemment à chaque fois que tu le lis?